Okay, u per praticamente meno gente c'è, meglio è. Questo questo è un po' la <chuckles> la filosofia che sembra che mh. Okay, okay, però senti, ehm, rimanendo su questo tema interessante, no, di questa zona che hai ben descritto, vorrei sapere se magari, ehm, hai delle abitudini precise, no, che intraprendi quando sei lì o non lo so, di mhmm, delle quotidianità, qualcosa che fai lì e solamente lì, no, che caratterizza quindi ancora di più quel posto e quando ci vai.
Però sì. Sì, esatto. Esatto, al punto della mia vita in questo momento è proprio così. Mh-mh. Sì. Sì.